Also, ich sehe das gemi Also hier ist es, äh, wirklich, gemischt, aber es liegt bestimmt auch daran, dass in dem äh, dass es da ja nicht nur Kleidung gibt, sondern da gibt's ja auch, ähm, Haushaltsgeräte oder, äh, Dekorationssachen für die, äh, einer äh, also, für alle Jahreszeiten, äh, und Feste und deswegen, äh, ist es, äh und Schul, äh ja, so Sachen für die Schule gibt's da teilweise dann auch, ne? Also, es ist sehr gemischt, ähm, dass, äh, wirklich alle Altersgruppen da unterwegs sind. Ähm, und es ist ja so, dass Leute halt auch viel sp also, viele wollen ja auch sparen. Im Moment ist ja generell neu kaufen für manche einfach nicht erschwinglich und deswegen gehen die da auch hin. Also deswegen, ja, es ist altersgemischt auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Also man hört ja auch kr viel, dass grade so für Kinder oder Babysachen das eigentlich 'ne super Alternative ist, die Sachen Secondhand zu kaufen, einfach weil die dann auch schon öfter gewaschen sind und so. Und dann diese giftigen Chemikalien, die ja leider auch bei vielen Kinderkleidung enthalten sind, dann schon rausgewaschen sind, ne? Ja. Mhm.
Ja. Eben. Eben, genau. Ja, und natürlich, ähm, ich meine, wenn man wenn die Kinder groß sind, dann braucht man ja auch die Babykleidung nicht mehr und da geben viele auch das auf jeden Fall ab. Und ich glaube, da können die Familien halt wirklich auch 'n Schnäppchen machen, wenn sie da dann gucken gehen bei Secondhand-Mode. Und das ist ja auch, ähm, au auch für 'ne begrenzte Zeit, dass sie die Sachen brauchen, weil die Kinder halt da daraus rauswachsen, ne?
Ja. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch bei den Babys und Kindern ändert sich die Mode so schnell. Also dann ist bei dem einen Kind da waren die Babyhosen noch ganz weit und beim nächsten Kind, dann haben sie dann auch schon Leggins an. Und von daher <laughs> ist es dann, ähm, ja wirklich keine schlechte Idee, ähm, die Sachen dann abzugeben im Secondhand-Laden und dann, ja, auch wieder neu was mitzunehmen. <chuckles>
Mhm. Ja, genau. <laughs> Das stimmt. Ja. Genau. Mhm. Was es ja was es ja auch gibt, ist ja, ähm es gibt ja f hier in den USA viel mit Schuluniformen und so oder auch in in manchen Arbeitsbereichen, wo du Uniformen brauchst. Das gibt es da dann tatsächlich auch, dass man, ähm, Uniformen, ähm, kaufen kann, die halt für viele Bereiche, ähm, notwendig sind. In der Schule oder im Beruf. Also wenn man halt, äh, jetzt, äh, in irgend 'nem, ähm, Business arbeitet, wo man halt uniformmäßig tragen muss, dann findet dann findet man die manchmal da auch, ja.
Ja! Ah, ja, super. Mhm. Ja, klar. Mhm.

Ne, ich habe, ähm, äh, tatsächlich, ähm, in, ähm, Berlin 'ne Zeit lang gelebt und da gibt es generell viele Secondhand, äh, Geschäfte und da ist dann halt auch Unterschied, manche sind halt wirklich so mit, äh, Marken, äh, Secondhand-Mode, aber andere sind halt einfach so also da gibt's auch 'n richtig großes, ähm, Gebrauchtwarenkaufhaus und da da gibt's dann halt, ähm, alles, aber halt auch viel, äh, Mode über mehrere Stockwerke und da war ich dann halt genau, genau, und andere, die man so für 'n Haushalt brauchen kann. Und ja, da war ich dann auf jeden Fall auch, äh, in jeder Etage und gucke mal was gibt's da, ne? <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. Also alles, auch Möbel und so, oder? Mhm. <laughs> Ja schön. <laughs>
Dann hatte ich die eigentlich so also dadurch, äh, ist es eigentlich irgendwie entstanden, dass ich da so, ah, fündig geworden bin und dann habe ich gedacht: „Oh, das ist eigentlich schön.“ Und, ähm, gibt's in den USA da gibt es das ja auch.
Mhm. Ja.
Also, da gibt es, äh, dann verschiedene Anbieter, die halt, äh, Secondhand-Waren anbieten, aber auch viele viel Kleidung viel Kleidung oder, ähm, es ist auch, wenn, äh, Yard sale, ne? Also, da halt ich dann auch manchmal an und gucke, aber eher eher doch die Secondhand, ähm, Geschäfte, wo wo das halt, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, wo das dann vielleicht so 'n bisschen mehr sortiert ist und so als, äh, bei diesen Yard sales, ja, da gibt's ja alles mögliche andere dann noch dazwischen und <chuckles> ja.
Mhm. Genau. Genau. Ja. Aber da kann ich auch Stunden verbringen, ne? Also, da kann ich erstmal auch Stunden verbringen, äh, schön stöbern und, wenn ich Glück habe, finde ich was und wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht äh, ist kein Weltuntergang, <chuckles> dann gehen wir halt die nächste Woche hin.
Mhm. <laughs> Also ist so richtig 'n Hobby von dir, ja? <giggles> Ja, schön. Meinst du, du sparst dann dadurch eigentlich Geld? Oder, ähm, es sieht es eigentlich so aus, dass es, weil's dir so Spaß macht, du dann vielleicht manchmal auch mehr ausgibst, als du, äh, anders, ja, vielleicht im Geschäft ausgegeben hättest?
Genau, genau, genau. Und, ja, ich Mhm.